Iya, karena kalau Quora itu kan, eee, dia lebih ke pencarian e dan eee, pencarian informasi dan ilmu, ya, begitu, ya. Jadi, banyak sekali inspirasi yang bisa didapat dari Quora, begitu, Kak. <chuckles>
Mhm. Mmm, mhm. Betul, ya, mhm. Nah, bener sih, seru sih kita ngobrolin tentang media sosial karena setiap hari kita selalu make ya, Kak. Kakak, make enggak tuh tiap hari? <chuckles>
Iya. Ya, hampir setiap hari make. <chuckles> Enggak ada liburnya. <chuckles> Begitu, Kak, iya, heeh. Terima kasih, Kak, untuk obrolannya. Iya, sampai bertemu lagi. Selamat sore.
<chuckles> Ya, dari luarnya benar benar, iya. Oke deh, iya terima kasih ya, Kak. Mhm, iya, sama-sama, selamat sore, dadah. Iya.